طَب ليه، دي بتأجريها مثلًا والّا بتجيبيها من مكان معين؟
آآ لأ. هي بتاعة أخواتي ف فهي فهي عالية فعشان آجي أنا مثلًا آجي أوقفها وأحط رجلي على الأرض <tsk> طويلة عليَّ، فأضطر إن أنا أشوف أي رصيف قريِّب مني عشان أقف وأسند عليه وأنزِل عادي زي الناس الطبيعية يا إما
آه، فبتاخديها بقى. آه. وأنتِ وحظِك بقى، يعني يا يا تس يا تسندي نفْسِك مثلًا وتقفي يا يا تقعي.
آه، دي آه، بس ده هدفي إن شاء الله اللي أنا هاحققه إن أنا بإذن الله كده هاتعلم إزاي أركبها من غير أي من غير ما أقع بإذن الله يعني.
أيوه فاهم طَب والله يعني حلو، يعني مثلًا مع الاستمرار برضو آآ مع الاستمرار برضو <tsk> واحدة واحدة كده هتلاقيكِ مثلًا بتعرفي مثلًا تسندي، ممكن على فكرة مثلًا تنزِلي من على الكرسي تنزِلي لتحت كده شوية وتسندي مثلًا برجلِك، ممكن على الأقل على الأقل تنزِّلي الكرسي لتحت، الكرسي بينزِل كده كده ممكن تنزِّليه.

<chuckles> يعني أنا برضه باحب القراءة والكتابة أوي، يعني أنا مثلًا باحب أفضل أقلِّب في روايات وأقراها، باحب كده لمّا أدخُل في جَو العالم ده، جَو الخيال وانفصل عن العالم كُلّه، فدي بالنسبة لي هوايتي.
آآ لأ، ب بس أنا بصراحة مش مش باحب حوار الكتابة ده، أنا أقرأ آه، بس إنما أكتبش، ما عنديش خُلق بصراحة إن أنا أفضل أكتب، وما فيش خ والخط مش حلو، فمش فما فيش حاجة مساعدة.
بعيد عن البرمجة بقى بتاعتها. لا، لأ. آه. لأ، أنا بصراحة سيبك من موضوع الخط، أنا بالنسبة لي إن لأ، ال الكتابة كده باحس إنّي بافضّي دماغي، كل حاجة، كل التخيُّلات، كل المواضيع، كل المشاكل باحب أفضّيها كده بطريقة معيّنة، فباحس إنّي بقيت دماغي فاضية، ما مش مليانة بأي حوارات ولا أي تفاهات ولا أي حاجة خالص، وفي الآخِر باحس إن أنا عملت إنجاز كمان، لإن أنا كده، كده ما بانشُرش الحاجات اللي باكتبها، بس باحس إن إن لأ، أنا عملت حاجة تستاهل كل التعب ده، مش مُجرّد إن أنا أقرأ بس وخلاص.